आजकल न देख पा रहा हूँ, मैं अपनी हालत की मैं अचानक से न काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करने लग गया हूँ। देखिए एक तो पैसा थोड़ा सा अब आने लग गया है अचानक से। अभी 4-5 महीने से ही कहूँगा कि उससे पहले जो था एक विद्यार्थी जीवन था। लेकिन उ उसके बाद देखिए कॉलेज से निकलते ही जो है मुझे कुछ वर्क देखिये मिल गया था, जॉब मिल गई थी। तो फिर उसके बाद जो है पैसा आना देखिए शुरू हो गया। तो स्टार्टिंग से देखिए क्या था कि मुझे पता तो था कि पैसा बचाना ज़रूरी है और काम आता है ऐसा-वैसा बहुत सारी चीज़ें थी। तो पर एक मन में रहती हैं न कि ये सारी चीज़ें भाड़ में जाएँ। एक सपने होते हैं सभी के कि पैसा एक बार आएगा तो ये तो ज़रूर करूँगा स्टार्टिंग में। तो ऐसे न मेरे शौक थे, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें थी जो मैंने सोचा था कि इनको तो मैं ज़रूर लूँगा। बाकी चीज़ें तो जो है सबसे अ, चीज़ें भाड़ में जाए। तो देखिए सबसे पहले मेरा शौक था कि देखिए एक मुझे जो है आईफ़ोन लेना था। जब भी मैंने मैं काफ़ी समय से अपने मित्रों के बीच में ऐसा रहा था जिनके पास सबके पास था लेकिन मेरे पास नहीं था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनको देख कर लेने की इसमें था। कि मुझे खुद ही चाहिए था क्योंकि मुझे कैमरे की क्वालिटी अच्छी लगती थी उसकी और उसमें गेमिंग भी अच्छी होती है। और भी बहुत सारे फ़ीचर है जो उसके हैं। तो मुझे वो लेना था इसलिए, स्पेशल लेना था। तो देखिए जब मेरी अ, नौकरी लगी तो सबसे पहले देखिए मैंने वही लिया। पर उसके बाद जो है चलिए वो तो पूरा हो गया सपना और उसके बाद अचानक से इतने ख़र्चे बढ़ गए न कि मेरा बजट ही बिगड़ गया फिर तो। देखिए उसको तो ले लिया फिर उसके बाद जो है जोड़े पैसे फिर मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, फिर मेरे को लैपटॉप भी लेना पड़ गया। फिर जो है फिर मैंने कीबोर्ड भी ले लिया माउस, मॉनिटर पता नहीं क्या-क्या देखिए अनगिनत चीज़ें इसके साथ ले ली। और फिर कपड़े भी ले लिए, जूते भी ले लिए। उसकी वजह से अब इतना बजट मेरा बिगड़ा हुआ रहता है अक्सर। और आजकल जो है देखिए मेरे दोस्त वग़ैरह जो है बहुत अब वो भी देखिए महँगे-महँगे होटल में लेके लेके चले जाते हैं फिर उनके साथ जाना भी पड़ जाता है क्योंकि साथ ही रहते हैं एक ही फ्लैट में, तो इनके साथ जाना भी पड़ता है। अब ये अब जो है सस्ती जगह पे खाते ही नहीं हैं। तो इनके चक्कर में मेरा जो अपना है ख़र्चा वो ज़्यादा बिगड़ जाता है। समझ नहीं आता कि क्या करूँ ऐसी परिस्थिति में? और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ अगर बताए आप तो सु समस्या सुलझ जाएगी शायद लग रहा है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो आपकी आदत है ये कितने पहले शुरू हुई है, कितना महीना या साल हो गए हैं?
देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये समस्या देखिए अभी 4 अ, महीने से ही देखिए शुरू हो रही है। अभी इससे पहले नहीं थी उससे पहले तो मैं विद्यार्थी जीवन में था तो उस टाइम तो एक फ़िक्स देखिए अमाउंट जो है घर से आता था। घरवाले हमें देते थे और उसी में गुज़ारा करना पड़ता था उस टाइम टाइम तो हम जो है ₹50 की थाली, ₹60 की थाली ख़ाकर ख़ुश रहते थे। क्योंकि बाहर थे तो होटल वग़ैरह में ही ख़ाना पड़ता था और वहाँ पर ऐसे ही हमें मिलता था। तो अ, हम वहाँ पे पीजी लाइफ़ में जी रहे थे उस टाइम तो। अ, लेकिन अब जो है थोड़ा जॉब वाली लाइफ़ में जी रहे हैं तो खाना तो कभी-कभार देखिए बना लेते हैं। पर अधिकतर जो है बाहर ही खाने का वही कंटिन्यू हमारा रहता है कि कहीं बाहर जाकर ही खा लेंगे। कौन बनाएगा घर में क्योंकि सुबह नाश्ता तो कर लेते हैं कुछ भी हल्का-फुल्का दिन में ऑफिस में ही होता है। फ़िर रात में देखिए आते हैं फ़िर मन नहीं करता रात में बनाने का कि कौन बनाए? क्योंकि लोग भी इतने सारे हो अ, रहते हैं कि अब एक अपने लिए अकेला तो बना नहीं पाएगा फ़िर। तो अब बनाना है तो फ़िर सबको बनाना पड़ेगा, फ़िर ऐसा मैं देखिए मन नहीं करता बिल्कुल भी कि सबका क्यों बनाऊँ मैं क्योंकि बहुत समय जाता है ना फ़िर बहुत ज़्यादा लोगों को बनाने में। तो इसलिए बाहर की ही चीज़ों में अब देखिए निर्भरता बढ़ती जा रही है कि बाहर ही खाना है और बाहर ही सब कुछ है। तो ऐसे में देखिए मन भी करता है कि अब दोस्त जा रहे हैं तो साथ में गेड़ी भी हो जाएगी घूमने की थोड़ी-थोड़ी सी। क्योंकि देखिए अब ऑफिस से तो आते ही है तो ऐसे में थोड़ा सा देखिए चाहते हैं कि कुछ घूम फ़िर भी लें और माइंड भी रिफ्रेश हो जाए थोड़ा सा इसलिए खाने निकल जाते हैं। तो ऐसे में कभी-कभी तो देखिए वो किसी और जगह भी चले जाते हैं, खाने ही नहीं जाते कभी आइसक्रीम खाने लग जाएँगे, कभी किसी जगह अ, जो है कोल्ड ड्रिंक पीने बैठ जाएँगे या कभी शेक वग़ैरह या फ्रूट जूस हो गया। तो ऐसी जगहों पे भी ले जाते हैं तो फ़िर वहाँ पे और ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। कभी महिला मित्र लेके आ जाएँगे फ़िर घूमने उनके साथ कपड़े लेने चलो, कभी कुछ लेने चलो कभी, अ, कभी टर्फ चलो तो बहुत समस्याएँ होने लग गई हैं उनके चलते। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि ये बजट कैसे बनाया जाए ये बजट होती क्या चीज़ है? अब तो मैं ये भी भूलता जा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए?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
जी। हुँ। हुँ। तो आप जो है ख़रीदारी जब करते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें आप वैसी लेते हैं जो कहीं न कहीं ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या फ़िर अ, एकदम मनचाही और महँगी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, जो कि कहीं न कहीं सस्ती भी अगर आप लें तो भी काम चल जाएगा?
हुँ, देखिए मेरा ऐसा है कि अब अब देखिए वो दोस्त जो हैं मेरे को बातों-बातों पे चढ़ा भी देते हैं कि अब क्या देखनी है, अब तो आँख बंद करके ख़रीद लो जो भी ख़रीदना है। क्योंकि अ, देखिए ज़रूरत की चीज़ें तो अक्सर होती ही हैं हमारे पास पर बिना ज़रूरत की चीज़ें ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ख़रीद लेता हूँ। जैसे हुडी है अगर मेरे पास देखिए ठंड का मौसम है। अगर मुझे पसंद आ गई वो चीज़ तो फिर वो भी ले ली। 3-4 पड़ी है ऐसे ही रूम पे, नहीं बिल्कुल वो कभी पहनी भी नहीं होगी, फिर भी ले लेनी है। और दोस्त अगर शूज़ ले रहे हैं तो साथ में शूज़ हम भी लेंगे फिर। अ, हम कौन-से पीछे रहेंगे तुमसे? तो मतलब दिखावा तो क्या ही कहूँ इसमें? ,दिखावा भी नहीं है एक प्रकार से। पर वही है कि अम पहनने का मौक़ा भी इतना नहीं मिल पाता पर वही है कि अब शौक़ सा एक चल रहा है कि नहीं अब दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं। तो अब अच्छे दिनों में अब अच्छे रहेंगे बिल्कुल, ऐसा लगता है कि लाइफ़स्टाइल बिल्कुल अपग्रेड करेंगे। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करने का एक रह रहा है पर ऐसे में फिर डर भी रहता है। कई बार सोचता हूँ रात को ख्याल आते हैं कि इससे अच्छा सेव कर लेता हूँ, कुछ स्टॉक्स ख़रीद लूँ या ज़मीन ख़रीद लूँ या घर बनाने के लिए पैसे जो या शादी के लिए जोड़ लूँ और वही है कि समझ नहीं आता क्या करा जाए? ऐसे में पछतावा, चिंता और ये सारी बहुत होती रहती है। कुछ समझ भी नहीं आता कि अब करूँ तो करूँ क्या? दिनचर्या में प्रभाव लाने का कोशिश तो करता हूँ पर कोई प्रभाव लाने का एक उपाय भी नहीं मिल पा रहा है। कोई दोस्त अगर सलाह माँगता हूँ दोस्त तो कहता है कि चिल। <chuckles> वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं पर वो तो चिल-चिल करते रहते हैं, वो खुद भी देखिए वो ख़र्चे बहुत करते रहते हैं। क्योंकि वो तो देखिए बड़े घराने के सारे के सारे हैं तो उनको तो इतना समस्या है नहीं। करते तो जॉब ही है, वो तो जॉब तो बस नाम की है उनके लिए कि घर से बाहर निकलने के लिए एक प्रकार से है। उनका तो तगड़ा ही बे फ़ैमिली बि बिज़नेस होता है, किसी का कुछ है। तो उनको घर की चिंता नहीं है बिल्कुल भी पर लेकिन मुझे तो है वैसे। पर वही है कि कुछ भी बचता ही नहीं है उल्टा हर महीने देखिए उधार ज़रूर हो जाता है मेरा। बचता कुछ नहीं है, उधार ज़रूर हो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
जी। हुँ।
ऐसे ही चीज़ में मैं फँस
तो, जब आप ये खरीदारी करते हैं, उसके बाद आप पछतावा महसूस करते हैं या चिंता महसूस करते हैं या फिर कुछ और ही महसूस करते हैं?
हुँ, हुँ। देखिए, मैं बताऊँ, तो उस समय तो, देखिए, कुछ नहीं होता। उस टाइम तो खुशी हो रही होती कि, "अरे, वाह! एक नई कलेक्शन में एडिट और टिक लग गया।" बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो हैं, दिमाग में घूमती रहती हैं, लेकिन जब घर आता हूँ, रात का 11-12-1 बज जाता है। तब जाकर एहसास होता है कि ये चीज़ क्यों ले ली? इससे अच्छा मैं इतने पैसों को, देखिए, अगर मैं स्टॉक में डाल देता, तो क्या पता ये 700 का 800 हो जाता, 1000 का ये 1200-1500 हो जाता। ऐसे धीरे-धीरे करके, क्या पता, ये बढ़ जाते। ऐसा चिंता लगती है, इससे अच्छा मैं किसी को उधार दे देता ये पैसे। लेकिन उधार तो देखिए, मैं नहीं देता क्योंकि उधार वाले पैसे तो वैसे समान होते हैं कि गंगा जी में एक बार हड्डियाँ जो डूब गई, तो डूब गई वापस नहीं आती तो। इसलिए उनको तो मैं ज़्यादा नहीं देता, पर हाँ, कि एक शायद मैं बाइक लेने के लिए, देखिए, वो अ, जोड़ सकता था पैसा, मुझे ऐसा लगता था, और फिर जो है, बस पछतावे में, देखिए, सो जाता हूँ, बस यही जीवन में देखिए <clicks tongue> चल रहा है और काफ़ी न जो है, इसकी वजह से दिक्कतें मुझे हो रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं
हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी।
कैसे ना अपने जीवन शैली को बदलूँ और क्या ऐसा कुछ करूँ, जिससे जो है, इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊँ? कभी-कभी लगता है, इन दोस्तों का ग्रुप ही छोड़ दूँ, तभी शायद कुछ फ़ायदा मुझे हो पाए। फिर लगता है कि, "अगर दोस्तों को छोड़ दूँगा, तो फिर हँसूँगा किस के साथ? हँसी खेली और घूमना-फिरना कैसे होगा? अभी तो इनके साथ हँसना, खेलना, घूमना हो रहा है, फिर जो है, शायद ये भी कम हो जाएगा।" तो काफ़ी एक, देखिए, चिंता का विषय रहता है और समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में अब किया क्या जाए?
हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। देखिये कहीं न कहीं आपकी ये जो परेशानी है, ये। इससे बहुत लोग जूझते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। ख़रीदने के पहले आप अगर छोटी चीज़ है तो पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड रुकें, और अगर कोई हज़ारों की चीज़ है तो आप थोड़ा आधे घंटे, 1 घंटे रुक जाएँ। और जो आपके मित्र हैं, जो आप बता रहे हैं कि बड़े घरानों से आते हैं, तो या तो उनके साथ आप शेयरिंग करें, साझा करें जो भी ख़र्चा हुआ है। या फिर आप उन्हें समझाएँ कि मेरे को घर के लिए पैसे बचाने हैं या 1 बाइक के लिए पैसे बचाने हैं, तो मैं ये ख़र्चा नहीं कर पाऊँगा। और देखिए आपको ना अपने महीने का बजट बनाना पड़ेगा। और
अच्छा। ओह!
कहीं न कहीं आपको बजट में कितना ख़र्च करना है और कितना बचाना है। अब देखिए कहीं न कहीं इंसान एक सामाजिक जानवर है। तो वो दूसरों के साथ घूमेगा-फिरेगा तो है ही, दोस्त तो बनाएगा ही और हमारे समाज में हमारे ख़र्चे भी होते हैं। लेकिन इन ख़र्चों का एक अलग से प्रतिशत बना लें। जैसे कि आपकी जितनी भी सैलरी है, उसमें से आप 10% ही ख़र्च करेंगे दूसरों के ऊपर या फिर घूमने-फिरने के ऊपर। उसको आप 10% रख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा चाहे तो 20% रख सकते हैं। लेकिन जितना भी आप रखें उसपे अडिग रहें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको ये बजट बनाने की ज़रूरत है कि आपको कितने प्रतिशत बचत करनी है? आपको अगर मान लीजिये आपकी सैलरी 1,00,000 है तो उसमें से आपको 20,000 बचाना है, 40,000 बचाना है या 60,000 बचाना है। ये लक्ष्य कहीं न कहीं आप लिखें। लिख के चलें, सोचें नहीं अगर आप लिखेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं लिखा हुआ बजट खुद ब खुद ख़र्च कम करवाता है।
उ जी।
इसके साथ-साथ आप कोशिश करें कि जो भी खर्चा आप कर रहे हैं, वो कैश में करे। आजकल जो है, यूपीआई का ज़माना आ गया है और यूपीआई उम, अ, करना बड़ा ही आसान होता है, उसमे किया और बटन दबाया, हो गया। लेकिन जब हाथ से पैसे जाते हुए दिखते हैं ना, तो कहीं न कहीं इंसान ज़्यादा कंट्रोल रख पाता है और डिजिटल पेमेंट से ख़र्च करते हुए दर्द कम लगता है, तो कई बार जो है, ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। और अनावश्यक चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए आप 24 घंटे का एक नियम बना लें, कि कोई भी अनावश्यक ख़र्च अगर आपको करना है, तो आप 24 घंटे रुकें। उसके बाद आप ये सोचें कि कहीं न कहीं इत इस दौरान ये सोचें कि कहीं न कहीं आपको ये ख़र्चा करना है या नहीं करना है और जो महीने की बचत है, उसको आप महीने की शुरुआत में ही अलग रख दें। पहले आप कहीं न कहीं खुद को पैसे दें, फिर उसके बाद दूसरों पे खर्च करें, और एक और चीज़, आजकल ये डिस्काउंट और सेल का चक्कर बहुत ही भारी पड़ जाता है, इन सब चक्करों में ना पड़ें। आप ये सोचें कि अगर किसी चीज़ पे किसी प्रतिशत का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो डिस्काउंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना आपसे ले सकते हैं। और जितना भी आप खर्चा कर रहे हैं, उसको कहीं न कहीं रिकॉर्ड करें, चाहे लिखें, चाहे फ़ोन में लिखें और रोज़ाना इस चीज के लिए 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के लिखें कि आपका पैसा गया, तो कहाँ गया और सबसे ज़रूरी बात, आपके जो बड़े-बड़े लक्ष्य हैं, उन्हें कहीं न कहीं याद रखें, चाहे घर हो, चाहे बाइक हो। जी।
हुँ, जी। उ, जी। हुँ, चलिए, मैं इन राय को ज़रूर, देखिए, अब अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूँगा और काफ़ी अच्छी राय दी है आपने। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं।